М, смотри. Я вот, э, собираюсь ехать, э, в путешествие, но довольно не скоро, кстати, да, но в целом я планирую путешествие. И, значит, э, просто сразу оговорюсь: я язык знаю хорошо. То есть, я еду в англоязычную страну. Я в принципе знаю язык хорошо. Но, а, в процессе общения, даже вот, э, в стране, где я щас живу, да, тут тоже есть англоязычные люди, у меня вот вот это очень какое-то странное состояние. Знаешь, у меня вот бывает так, что, условно, с утра проснулась, и английский вообще не английс англицисится. <chuckles> То есть, вообще вот вот не знаю. "Hello, how ar are you?"- вот такое что-нибудь максимум. И я по итогу очень как-то, знаешь, вот, э, в ступор встаё встаю в какой-то, да, при том, что у меня действительно хороший уровень. Но, вот, видимо, появляются какие-то, вот, не то, чтобы, наверное, языковые барьеры, а, может, и языковой барьер, не знаю, но вот, э, именно, вот, какая-то ментальная, может быть, усталость от языка, да. То есть, что, вот, надоело общаться, да, на другом языке, мозг уже не пашет, не хочет, и он отказывается, прям, знаешь, от отторгает <chuckles> и другой язык. Вот. Потому что бывает действительно, да, что я с кем-то общаюсь, общаюсь, и у меня в моменте он просто такой отключается, и я забываю вообще слова в резко, да, забу у меня произношение сразу всё <chuckles> портится. И то есть, вот, как бы я не знаю, что это за реакция такая, да. Может быть, я действительно устаю, потому что я общаюсь на нескольких языках периодически. Вот. И, как бы, я бы хотела вообще с тобой посоветоваться. Потому что, видишь, я опасаюсь, что, несмотря на знание мое ну, языка в целом, да, хорошее знание языка, я прие ну, когда приеду в англоязычную страну, где у меня, по сути, выбора не будет, да, то есть только на этом языке. Я могу столкнуться с такими ситуациями, где не смогу там изъясниться, да, там, или вот что-то не так скажу. То есть, вот, можешь что-то мне порекомендовать, например, да, вот как вообще быть в такой ситуации и как мне справиться с ней?
Молодец. Да. Понимаю. Возможно. Знаешь, я понимаю твои переживания. Вот, а. Ну, я считаю, что как бы, наверно, это с с м, периодами это нормально. Потому что, ну, английский у тебя хороший, судя по тому, что ты говоришь. Но он не основной язык, он не 1 язык, а, у т у тебя, правильно? У тебя же 1 язык русский?
Да, да. Да, да.
Вот. Поэтому, я думаю что, а, как бы сильно переживать по этому не надо, но давай попробуем разобраться и, я думаю, мы найдем причину. Вот. И попробуем решить это. Вот. Скажи пожалуйста, а, вот ты говоришь, что, а, ты о общаешься на разных языках. Помимо английского и русского, ты еще на каких-то языках разговариваешь?
Мгм. Хорошо. А, да, да, я еще знаю корейский язык, и я, в общем, на нем еще, да, периодически веду беседы, вот. Так уж получается, да, в силу моей работы у меня получается вот трё трехязычное общение вот, случается. И как раз таки хорошо, что, вот, э, ты спросила, потому что я периодически ловлю себя на мысли, что, <chuckles> ну, от, условно, я там помню слово на одном языке, но не помню на другом. И вот, э, и и и бывает даже так, что я помню на том же самом корейском, но даже на русском не могу вспомнить. Ну вот, вот вот какие-то такие моменты бывают. И знаешь, есть даже такой мем, это как проблемы билингвистов, да, <chuckles> кто постоянно, там, забываются и слова, там, и грамматика, там, миксится постоянно со всеми языками, между другими языками. В общем, это очень, э, такой вот момент, да, что, видимо, ну, действительно, мозг, может быть, перегружается просто, да, из-за того, что много информации там, причем она еще разная, с разных языков идет. Хотя, казалось бы, не должно уже, потому что я довольно давно как бы так живу, и в целом пора бы уже привыкнуть. Но вот, видимо, нет еще, пока что не привыкла.
Ух ты. Понимаю. Да, да, да. Поняла тебя, и думаю ты немножечко себя даже вот как-то вот знаешь, вот я даже услышала, ты начинаешь, так не должно быть, как-то знаешь, даже, э, чувствую, что ты себя ругаешь каким-то образом, понимаешь. Хотя ты большая молодец, корейский, я думаю, невероятно тяжёлый вообще язык, и они разные абсолютно: английский и русский ну в в русском хотя бы есть, э, ну, какие-то английские слова, но корейский это ну абсолютно к другой язык. Вот, и ты владеешь, ну, в совершенстве 3 языками. Вот, и как ты сама сказала, наверное для лингвистов, э, это абсолютно абсолютн ну, это абсолютно, это как бы нормально что иногда бывает что там какое-то какое-то слово может можешь забыть на данный момент, но ты его не забываешь. Просто так в памяти бывает, что иногда нервничаешь, а, вот, и просто вот в эт в этот момент ты мо не можешь вспомнить, как называется это слово. А, вот. Но потом же оно приходит к тебе, возвращается возвращаются слова обратно, ты же вспоминаешь их?
Ну. Мгм, да. Точно. Да. Вообще да, мгм. Ну да, но, наверное, всё-таки, либо через какое-то время, либо уже приходится как-то в словаре смотреть, знаешь, потому что, особенно если это что-то срочное, конечно, там ну не получится, вот, сидеть и думать, да, там, вспоминать усердно, э, какими-то там, не знаю, ассоциациями пытаться объясниться. То есть, э, именно вот обычно я заглядываю просто в словарь, и проверяю себя лишний раз, потому что боюсь еще что-нибудь не то сказать, кстати говоря, это тоже такая проблема <chuckles> мало ли там я, э, думаю что я знаю, а по итоги не знаю говорю совершенно другое слово. То есть тоже всё-таки надо <chuckles> за этим следить, а то могут быть недопонимания какие-нибудь.
Я согласна с тобой. Конечно, я так и думаю, что это связано еще с твоей работой, правильно? Потому что ты иногда тебе нужно быстро переводить.
Ну да, да, да, то есть не прям п перевод как таковой, да. Но вот бывает именно вот, что у меня общение складывается, там, с людьми из разных стран, вот, и я в том числе у себя в голове даже, да, я же перевожу иногда, да, некоторые слова, что-то идет на автомате, например, английский у меня полностью на автомате, то есть, я у себя в голове ничего не перевожу. А вот корейский, он еще пока что такое, то есть, а, я что-то вот на автомате говорю, потому что уже привыкла и знаю, а что-то всё еще вот в голове пытаюсь переводить. Вот. Поэтому в таких ситуациях бывает так, что вот, если я общаюсь с кем-то, то мне у меня вот такой ступор немножко, да, то есть, я думаю, прежде чем сказать долго, и вот поэтому получается так, что как бы, а, вот, это время занимает, и я могу еще что-то не то сказать. Иногда, если не помню слово, пытаюсь как-то, знаешь, а, м, другими словами в общем прийти к этому слову, объяснить в общем концепцию слова, но не называя это слово, вот так скажем. Приходится выкручиваться, скажем так.
Хорошо. Нормально. <chuckles> Ну да, иногда приходится, и на и лю многим людям приходится, даже к носителям языка, бывают такие ситуации, так что ты не должна с как бы пугаться этих ситуаций, и можно с ними работать. Но самое главное, ты сказала, что в принципе, если у тебя тебя не не торопит время, тебе не нужно быстро отвечать, ты вспоминаешь.
Мгм, так. Ну да, да, то есть, если, условно, у меня даже есть доступ банально в интернет, э, не знаю, там, в слова и даж даже в ChatGPT, господи, можно зайти, вбить это всё и за 3 секунды получить ответ. Но вообще, да, как бы, это не проблема. Э, моя, наверное, ну, не то, чтобы даже проблема, а такой страх некий, да, и, опять же, если возвращаясь к путешествию- это то, что, м это, конечно, очень такой утрированный страх, мне кажется, даже надуманный, но, в общем, э, если я попаду в какую-то чрезвычайную ситуацию, то есть, э, там же и стресс тебе, да, и срочность, и нужно прям вот в моменте, прям очень, э, так знаешь, с сфокусироваться, сосредоточиться и прям объяснить четко ситуацию, например. Ну, вот вот что-то такое, да, оно у меня вызывает небольшую тревогу, потому что я всё-таки ну, как-то, м, есть неуверенность, что я могу как-то себя не так повести, что-то не то сказать вот в таких конкретных ситуациях. Вот поэтому я переживаю, наверное. То есть, именно прям супер тревожности какой-то нет, но, и опять же, из-за того, что я еду в 1 раз, так, да, во-первых, э, я не часто путешествую, в принципе, вот, во-вторых, э, в 1 раз еду одна в англоязычную страну, вот, э. Несмотря на то, что я знаю английский, это вот как-то вот что-то такое новое для меня, да, казалось бы. <chuckles> Вот. Поэтому вот не знаю даже, как мне, наверное, с этой тревогой справиться. Это, мне кажется, даже странно. Я же вроде знаю язык, да, но при этом тревожусь. В общем, непонятное чувство.
Хорошо. Так. Я согласна с тобой. Мгм. Не я думаю, что да, вот ты тревожишься мои мо я я я понимаю твои беспокойства, но по сути на самом деле я не вижу дл повода для беспокойства на самом деле. Потому что, смотри, во-первых, ты едешь не по работе, ты едешь отдыхать.
Мгм. Ну да.
Да, и я не думаю, что у тебя по большому счёту должны возникнуть какие-то ситуации, где тебе нужно быстро переводить, вот так, чтобы это, э. Ну как бы, это не работа, ты едешь не на работу, ты едешь отдыхать. И я заметила, что ты вот говоришь, что, а, ты думаешь, что бывают такие си мо могут быть такие ситуации, а, к с которыми ты, может быть, там, э, не справишься или тебе, а, ну нужно знать, как себя повести, и в этот момент человек находится в стрессе, и ты уже вгоняешь себя в тр стресс, получается.
<chuckles> Ну да. Мгм. Ну да, да. Ой, ну сложно это. <chuckles>
Смотри, ну да, когда мы ты когда мы приезжаем в чужую страну, особенно когда англоязычную, там в Америку, в Англию, я должна тебя успокоить, что люди очень доброжелательные, и даже с большим уважением относятся к тому, что они не с переводчиком подходят к человеку, а а а ты практически как, ну, практически носитель этого языка, ты в совершенстве знаешь эт этот язык. Поэтому к тебе вдвойне будут с уважением относиться. Самое главное, с чем мы должны с тобой поработать- это с твоим волнением, это первое. Вот, и, э, перестать думать о том, чего вообще скорее всего не произойдёт.
Да. Ага. Ну да. Мгм, хорошо. Мгм.
Получается есть ис э, ситуации настоящие, реальные, которые ты действительно, о которых ты можешь переживать, а есть надуманные. И получается то, что ты мне рассказала, оно, ну, маленькая вероятность того, что оно вообще случится. И, скорее всего, это больше как надуманное, чем реальное. Вот в реальности могло бы случиться так, что ты не носитель языка, а вообще знаешь только х hello и bye, и больше ничего не знаешь, и едешь в страну. Вот это реальная история, а у тебя другая страна, ты прекрасно знаешь язык, и ты думаешь о том, что вообще может не произойти, и ты едешь не по работе. Просто давай по пап по пап каждый день до своей поездки ты будешь просто, знаешь, как-то расслабляться и думать о хорошем, что ты едешь в поездку отдыхать, э, вот, и что ты хорошо знаешь язык, и тебе не нужно волноваться, что тебе нужно переводить срочно какие-то важные, э, разговоры или тебе от этого будет зависеть работа или же, я не знаю, заработок. Вот. И второе- это, конечно, дыхательное упражнение, когда ты понимаешь, что ты нервничаешь в этот момент, прям про проработать, особенно, до поездки или в когда ты уже проработаешь, просто начать дышать правильно. Как ты смотришь вот на такие 2 совета, которые, вот, ну, можно, э, проработать заранее?
Да, да. Ну да. Мгм. Мгм, понятно. Да. Да, хорошо. Мгм. Ага, поняла, да. Я думаю, что это очень-таки неплохие советы, и я думаю, что они мне помогут, действительно, как минимум, э, нь сосредоточиться на чем-то положительном и хорошем, и вообще не думать о том, чего может не случиться. Спасибо.
Я рада.